Mhm. Ah, pag fiesta rin 'no, ah, kadalasan na rin ini-invite ko 'yung mga kaklase ko dati sa college o kaya sa high school tas dito sila mag-o-overnight, tapos pupunta kami sa peryaan, parang hindi naman ata mawawala sa kada fiesta dati 'no, na may mga peryaan pa rin 'yung mag makakapaglaro ka ng mga coller game ganiyan. Tapos 'yung maraming mga tindahan parin sinasarado rin kasi 'yung 'yung buong bayan sa amin para hindi madaanan ng sasakyan, tapos nilalagyan nila ng mga mga tindahan, 'yun parang mini na Divisoria o 'yung mga kung ano-ano lang, oo, pagkain, mga damit kung ano-ano. So minsan eh, naglilibot kami naglalakad kami, tsaka pag ah, February kasi malamig pa dito sa'min so oo, kaya parang nakaka-enjoy rin siya lakarin 'no, kasi hindi ka pagpapawisan 'pag naglalakad ka. Kasi sa bayan nga, hindi nakapasok 'yung mga sasakyan, so kadalasan lahat ng tao, nakamotor lang o kaya naglalakad, mm.
Mhm. Mm. Oo. Hmm, talaga? Oo. Mm. Mga ano, stalls gano'n, oo. Mm. <chuckles> Hmm, ay oo, tama. Mm. Eh, ano naman 'yung ah, masasabi mong pinaka-favorite mong part ng ah, pista o selebrasyon na ito, 'yung ano ba mga pagkain, 'yung mga ah, events, gano'n? Ah, puwede mo bang ikwento rin sa'kin 'yun? Interesado ako.
Mm. <clicks tongue> Ah, para sa'kin ano ah, 'yung mga pagkain rin 'no, parang ah minsan may iba-iba kasing putahe pero kadalasan 'di ba, 'pag fiesta halos, alam mo 'yun, puro pare-parehas sila ng luto, puro 'yung may mga "do," 'yung adobo, menudo, afritada, mga gano'n kadalasan, so 'yung mga kakaibang pagkain ko.
M <chuckles> Mm. <chuckles> Mm, halos mga pulang pagkain, oo.
Oo, kaya parang ah, ayan nag-iiba-iba ako ng bahay na kinakainan para titignan ko kung may kakaiba tas 'yun 'yung titikman ko. Tsaka dito sa; min kasi ano eh, ah, halos lahat rin kasi talaga nag-iinom 'no, so ayan bukod diyan, unang araw pa lang ayan, kahit 'yung unang araw naghahanda, nagluluto ng mga ihahain 'no, nag-iinuman na 'yung mga tao, tapos oo, hanggang gabi na 'yun. Tapos pagkagising mo kinabukasan, mag-iinuman na ulit, parang tatlong araw na inuman, parang gano'n. Eh, minsan nga eh, may karanasan ako parang sabi ko eh, "Parang nilalasing na ako dito sa'min." So sabi ko sa pinsan ko, "Ah, ano pupunta muna ako dito sa kabilang bahay bibisita," para makatakas, eh doon rin may inuman kaya sabi ko, "Wait lang ano, kakain lang muna ako," ganiyan, tas takas na uli ako gano'n, takas takas lang kasi grabe sila mag-inuman rin dito. Kasi hindi rin naman ako gano'n pala inom 'no, parang nga nung napunta dit nung lumipat rin kasi kami dito dati, ayan parang nakasanayan na rin, parang halos lahat ng tao dito eh, mahilig mag-inom, ganiyan.
<chuckles> Ah, okey. Mm. Talaga? M Oh, ano Mm, sige. Mm. <laughs> Mm. Mm. Mm.